जी, बिल्कुल देखिए ऐसा अ, होता है कहीं न कहीं ऐसी बातें दिमाग में आती ही हैं, जब भी कोई काम पीछे हो रहा होता है, लेकिन क्या आपने खुद से इसे ठीक करने की कोशिश की है कभी? और कौन-से तरीके आपने अपनाए हैं इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए? क्या उसका कुछ असर दिखाई पड़ा है?
जी, जैसे ना एकदम लास्ट मिनट पर मुझे आदत है करने की चीज़ों को। तो मैं मैंने फ़िर थोड़ा-सा संकल्प भी लिया था अपने मतलब जो मुझे अनुभूति आई थी, कि इतनी भाग-दौड़ हो जाती है लास्ट मिनट तक, करने पर। तो मैंने फ़िर ऐसे संकल्प लिया था कि अभी, जैसे ही कुछ भी कार्य मुझे मिले, तो तुरंत ही उसे शुरू कर कर देना है, जो है लास्ट मिनट का वेट नहीं करना है कि कब उसकी डेडलाइन है और कब सबमिशन है, तो जल्द से जल्द जैसे पता चले उस चीज़ के पीछे लग जाना है और करना है। तो ये मैंने सोचा था लेकिन जो है काफ़ी कार्य मैं एक साथ में करती हूँ जो है अ, कॉलेज की भी पढ़ाई होती है, साथ में कुछ और भी काम होते हैं। तो ये सब करते-करते अ, ऐसा मतलब वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है।